Sì, sì. No.
Però farlo tutti i giorni, boh, non so sinceramente, eh.
Sì, ma è vero. Ma no, certo, no non è ma è vero, è vero ma tipo tua nonna un un un un un pia un pasto della do domenica, lei cosa cosa faceva? Oltre alla pasta, che m'hai detto pasta fatta a mano, okay, poi cosa cosa proponeva lei diciamo.
Guarda, io ti dico che come antipasto iniziava con i co iniziava con i fritti, fritti di verdure, di pesce, cioè proprio bello abbondante che comunque alla fine te lo te lo andavi a mangiare, cioè non è che si sprecava.
Cosa ricordi? Ah, ma mamma mia. Mamma mia. Cioè, proprio tipo il ristorante, insomma p <chuckles> poi
<chuckles> Sì, poi faceva, mhmm, magari ti metteva in mezzo anche 'na mozzarella col prosciutto come antipasto, cioè quindi bello pieno, bello sostanzioso. E eh, beh. Buone sì, ti e ci metteva per esempio, mi ricordo un piatto che faceva lei che erano le tagliatelle con besciamella, mozzarella, funghi, salsiccia e e mi sembra anche broccoletti. Mamma quello era strepitoso, però era una botta di calorie proprio secondo me, ti stendeva anche.
Eh. Eh, beh. Poi tagliatelle, tagliatelle, non so, roba così, no? <chuckles> Eh, beh. Eh, matto. Eh, certo. Però non era finita non era finita lì, no, immagino, no? <chuckles> Poi
No, poi faceva magari, vabbè, o il pesce o la carne, quello che capitava, con magari non so, patate, verdure, peperoni, sempre dipendeva da quello che che trova.
Eh, ho capi Oggi con oggi cosa ci oggi con con questi con questi con questi piatti qua ci ci mangi 4 giorni, ci man 4 no m <chuckles>
<chuckles> Sì, è vero. Se noi v cuciniamo tanto ce li ritroviamo penso per le quasi l'intera settimana tutte queste portate.
<chuckles> Eh, perché voglio dire so con solo quelle cose lì, ci uno ci mangia oggi, ci mangia lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. <chuckles>
Sì, è vero. Poi lei per esempio ci diceva che per pulire lo stomaco da tutte queste cose dovevamo mangiare la frutta, e dopo la frutta il dolce, quindi capirai, proprio una una mano santa, ecco.
Eh, poi? Eh, pure il dol